Halo, selamat siang Kak.
Halo. Selamat siang selamat siang. Gimana kabarnya, sehat? <clears throat>
Selamat siang. Sehat, baik. Gimana kabar Kak?
Oke, iya sehat juga. Siang-siang, eee, masih semangat ini?
Semangat dong, harus semangat terus. <chuckles> Apalagi topik pembahasannya, kali ini kan kita juga bahas masalah kesehatan mental nih ya.
<chuckles> <clears throat> Oke. Iya. Kenapa mentalnya? <laughs>
Eee, kira-kira biasanya kalau misal Kakak sendiri, eee, ngapain aja sih pada saat istirahat supaya pikiran tuh bisa lebih rileks?
<clears throat> Mmm. Eee, apa ya. Kalau saya sih, eee, tidur sih biasanya. Mmm, jadi, eee, apa namanya mhm, mhm. Jadi meskipun cuman di 15 menit, du tiga puluh menit, itu, <clears throat> eee, lebih seneng dibawa tidur.
Tidur biar refresh lagi ya.
Itu. Karena dengan tidur itu, eee, saya m apa ya, merasa, eee, tubuh juga istirahat ya kan, pikirannya juga istirahat, gitu kan. Jadi kalau udah bangun gitu <clears throat> kerasa lebih apalah, lebih baik lah ya, gitu. Mhm mhm mhm. Nah.
Iya iya. Seger. Iya iya iya. Iya memang memang istirahat itu sangat penting sih ya Kak ya, kalau untuk menjaga kesehatan mental. Ya aku pribadi pun juga, e emang sebenernya kalau untuk ngomongin masalah istirahat ya tidur juga, penting banget. Karena biasanya tanpa istirahat yang cukup, pikiran jadi lebih mudah stres, cemas, juga sulit fokus. Eee, dengan istirahat kita juga bisa nge-refresh ibaratnya kayak ngeriset, disegerin lagi nih otaknya. Tapi, bedanya istirahat yang bikin Kakak bener-bener ngerasa seger sama yang nggak tuh, kayak gimana sih Kak kira-kira?
<clears throat> Iya. Mhm. <clears throat> Mhm, mhm. Iya. Iya, betul, betul, betul. Mhm. Iya, <clears throat> mhm. Mhm.